Ah sì, sì, s sì beh, mhmm, diciamo che avevo i i pelati, non avevo proprio i pomodori che mi son messo a frullare. Per quanto abbia messo dei pomodorini a frullare.
Beh, comunque è qualcosa.
Sì, sì, mamma mia, io fi fiero. <laughs>
Beh, ci credo. <chuckles> Comunque è stata una pa una pasta al pomodoro da da preparazione lunga, non hai preso la bottiglia di salsa e l'hai buttata dentro.
S No no, mai mai impegnato tanto pe' 'na pasta e pomodori in vita mia. Cioè, questo lo posso sottoscrivere. E infatti, mio parere, è venuta da Dio, però ci vuole una certa voglia <laughs> pe' fa una cosa del genere tutti i giorni.
<laughs> Chiaro, non è qualcosa che palesemente tu possa fare in settimana, ad esempio.
No, no, o magari f se vuoi anche sì, ma ma no, <laughs> cioè, magari anche sì esatto, cioè no non posso usare tutta la pausa pranzo così.
Eh sì, ma no. <laughs> Si può eh, bisogna avere tanto tempo libero però.
Eh, fatti, infatti, volerlo usar così. Ehm, lei ha fatto una pasta, mi pare fosse più verdure, c'era un casin de roba dentro, casin de verdure e tutto, che di solito io pasta con le verdure e le verdure in sé le un po' le aborro. Devo dire che e ci avea messo l
Mh-mh. Okay, di rimasto un po' bambino sotto questo punto di vista.
Eh sì, lì sono un po' sono un po' debole, qui lo am lo ammetto <laughs>
<laughs>
però, gli era venuta bene anche quella lì, sem mi sem mi sembra ci aveva messo anche la soia, quindi dava un po' un senso giapponese, ehm, orientale.

Allora, compriamo qualcosa fuori o ma sì, qualche volta lo facciamo. più spesso che fare i dolci. Sui fare i dolci, <tsk> ehm, tendenzialmente, io leggo la ricetta e lei lei f lei obbedisce, <chuckles> mola così, proprio
Mh-mh. <chuckles> Tu sei consapevole che non devi toccare perché per te 200 grammi di farina, ma sì, sono 220, va bene uguale <chuckles>
Mh. Esa ma, guarda, ehm, per assurdo, io ho fatto anche chimica e biotecnologia a alle all'università, quindi dovrebbe essere il mio pane. No, ma no e p più che altro, mhmm, non è lavoro, <chuckles> sce lo vivo come: "Caspita, ma questo qua è un lavoro? Che palle!". Ehm, la vedo proprio la vivo ultimamente un po' male <chuckles> come come cosa.
E non ti è rimasto niente allora <chuckles> <chuckles> No, no, no, è chiarissimo. In realtà è una reazione uguale o contraria, si potrebbe dire <chuckles>
Eh, infatti, infatti. È qui che tu dici: "Cavolo!"
nel senso che visto che è una tua passione lo fai perché ti va, l'idea di dover seguire delle regole che magari, se devi seguire tutti i giorni a lavoro, ti sta proprio stretta.
No, infatti infatti, no, è proprio- è proprio quello, cioè <lip trill> è è una faticaccia, uhm, molto molto noiosa che poi spesso vien sbagliata lo stesso.
<chuckles> E invece cene con gli amici mai a casa?
Come?
Cene con gli amici?
Ehm, quel son state fatte, di solito, facciamo anche roba i lì, sì, facciamo roba importante. Ehm, magari ricette strane con primo, secondo, terzo, quarto, tutte cose così. Lì lì ci sfoghiamo.
<chuckles> Eh vabbè, il bello del poter sperimentare. <chuckles>
<tsk> Eh, esatto, sì, sì. L'hai detta tutta, l'hai detta.